خلّيني أسألك، أنت التلوّث بالنسبة لك في حياتك بتشوفه فين كلّ يوم مثلًا؟
طبعًا التلوّث أنا باشوفه في كلّ حِتّة بصراحة يعني آآ، حوالينا في أي مكان، في الشارع، في ال في الشغل، في المدارس آآ، مثلًا في الشارع لو هاشوف مثلًا، هاشوف أطفال كتير بتلعب في ال في الشوارع، يعني عندنا مثلًا في الشارع، عندنا في الشارع بتاعنا يعني بالاقي أطفال كتير في إعدادي أو إبتدائي آآ بيلعبوا كورة طبعًا، لأن الكورة معروفة، بيلعبوا دايمًا أي طفل يعني، آه بالضبط، فبيبدؤوا إن هُم يلعبوا، <tsk> فطفل يُقَع آآ، ألاقي مثلًا واحد إتعوّر، الكورة مثلًا تنزِل تحت العربية ينزِل يجيبها بإيده وبرِجله ويطلَع يكمّل لِعب عادي آآ، يعطس مثلًا يحُط إيده على بُقُّه عادي، ممكن مثلًا ياكل حاجة مع صاحبه، يرُوح سندوتش <tsk> ياكل ما يغسِلش إيده، فدي المشكلة، فالم يعني الموضوع بيزيد حتى بين الأطفال، ودي حاجة مش كويسة يعني، مثلًا في المدارس آآ تلاقي مثلًا الطفل بيلعب مثلًا في الحوش أو يخلّص مثلًا الفُسحة بتاعته نفس الكلام، كنّا زي ما إحنا كنّا صغيّرين كده، يعني أنا زمان كنت أفتكر موقِف آآ، كان فيه منطقة كده عندنا في المدرسة كانت لل للنباتات يعني والزهور، فكُنّا بندخُل فيها أنا وزمايلي نمسِك ال الزهور ونمسِك ال ال الدبان يعني الدبان أو نمسِك ال الحشرات أو كده، <tsk> ما كانش في بالضبط، ما كانش عندنا حِتّة ال ال <tsk> آآ حِتّة التلوّث دي في دماغنا فاهماني، وهي خطَر طبعًا، يعني إحنا بقى نخلّص مثلًا نطلَع ناكل حاجة برضه ما نغسِلش إيدينا أوي أو ما كانش فيه حد برضه بيوجّه جامد أوي في حِتّة ال ال
إمم. آه، للأولاد. إمم. إمم. إمم. إمم. تلعبوا فيها. آه. إمم. طَب وأنت صغيّر ما كنتش يعني مثلًا أمّا بتخلّص لعب كده آآ، تطلَع تغسِل إيدك أو تعمل أي حاجة أو طبعًا زمان ما كانش أكيد فيه Dettol أو Gel أو الحاجات دي.
لأ، لأ، ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه عندنا الوعي أوي بال بمخاطر التلوّث أو التلوّث على الواحد وكده، ففكرة إن ال التلوّث، لأ هو موجود جدًا وبشكل يومي حتى في حاجات بسيطة آآ، ممكن مثلًا الأكْل اللي أنا باكْله برّه، ممكن هو نَفسه بيجيب تلوّث بالضبط، يعني مثلًا ال ال امم اتفضّل.
إمم. في نسبة تلوّث، تمام، طَب آآ أنت بتحس طَب إن التلوث ده بيأثّر عليك كل يوم، يعني بتشوفه بعينيك أو بتحسّه آآ في حياتك اليومية باستمرار، والّا دي حاجات مثلًا نادرة كل أسبوع بتشوفها مَرّة؟
آآ هو بُصّي هيبقى ه هو أنا بُ بُ مش هيأثّر عليّا لحظيًا، يعني هيأثّر عليّا مثلًا آآ ممكن بكرة مثلًا مش هييجي لي تعب في ساعتها، إلّا لو كان ال التلوث جامد سواء أنا كلت مثلًا أكل مش مضبوط، كلت مثلًا حاجة مثلًا وقِف عليها حشرة، كده، مش هيبان في ساعتها. إنّما التراكم للأسف يعني لمّا أقعد أكل حاجات وحشة كتير، أو إن أنا مثلًا ما أهتمش بالنضافة أو مثلًا التلوث يأثّر بش يخش بشكل كتير في في حياتي سواء بقى في الأكل يعني أنا كلت مثلًا آآ سندوتش مش كويس، شمّيت هوا مش كويس سواء خارج مثلًا من شَكمان العربيات، البنزين أو الكلام ده، فاهماني؟ حد مثلًا مولّع في قمامة، في صندوق القمامة. فغصب عنّي هن هاعدّي هاشمّ الحاجات دي، وهابدأ إن أنا واحدة، واحدة <tsk> أتأثّر بيها على مدار الأيّام اللي جاية، فده هيأثّر عليّا، سواء بقى في التنفس في ال في ال في المعدة، في الكلام ده بالضبط فك
إمم. تمام. إمم. في القولون، أي حاجة أيوه، بالض طَب على ذِكر التلوث بقى، عشان الموضوع ده يعني حابّة اسألك فيه، آآ بالنسبة للنيل واللي بيتعمل فيه، والمَيّة دي إحنا المفروض بنشربها. إيه رأيك ف يعني التلوث اللي في النيل ده بيأثّر عليك؟ بيت ساعات كتير تقعُد تفكّر مثلًا آآ آآ أنت إزاي بتشرب مَيّة طالعة كده، والّا ما بت ما بتجيش في دماغك؟
أنا عايز أقول لِك أصلًا <chuckles> إن حصل موقِف قبل كده، خلّاني أصلًا يعني أثّر عليّا من غير أ يعني من نفسيًا، من مجرّد المنظر. بس يعني مؤخرًا كنت شُفت طفل كان معاه كيس فيه زبالة يعني <tsk> فراح ناحية النيل، ناحية النيل، بحيث إن هو إيه، يفضّي أو يفضّيه ويرميه كلّه في ال في النيل.
امم. آه. معقول؟!
يعني آه طبعًا ده يعني حاجة هي ده حاجة أثّرت عليّا أصلًا، من قبل ما أشرب أو من قبل ما أعمل حاجة. مجرّد المنظر بس فمنظر التل
يعني الطفل رَمى الزبالة في النيل أ فعلًا؟! إمم.
آه ما ف أيوه فعلًا رماه، وما فيش أي تل يعني ما فيش أي وعي <tsk> التلوث نَفْسه ده تلوث، ده أنتِ ل بتلوث المَيّه، فأنا هاشرب المَيّه إزاي بعد كده؟ وهي ملوّثة، فاهماني؟
فع طَب وأنت فكّرت تعمل إيه بقى وقتها، يعني إيه اللي جِه في دماغك مثلًا؟ أكيد أنت مش هتعيش من غير مَيّة.
لأ، يعني باحاول على قد ما أقدر أقلل آآ مَيّه من النيل أو مَيّه من الحنفية وكده، وباشرب مَيّه معدنيّة، أحاول على قد ما أقدر. بس طبعًا يعني بظِل إنها غالية أو كده باضطر برضه إن أنا ألجأ للمَيّه العادية، اللي هي المَيّه اللي أي حد بيشرب منها آآ Filter بقى بافلترها باحاول
آه لسه كنت هاسألك، مش مركّب Filter مثلًا عشان تت تتلاشى الحاجات دي؟
مؤخرًا، فعلًا أنا ركّبت Filter للأسف عشان اتجنب حِتّة ال التلوث وكده لإن للأسف التلوث دخل بطريقة غريبة يعني <tsk> وبزيادة أوي، فاهماني؟ في كل حِتّة، في أي مكان.
هو فعلًا بقى حوالينا في كل مكان، بس كنت عايزة اسألك برضه، تفتكر أكتر ناس بتتأثّر بالتلوث ده مين؟ الأطفال، والّا كبار السِن، والّا الحوامل، والّا في كمان ناس مرضى عندهم حساسية أو م أمراض تنَفُّسية؟
بالضبط. بصراحة لأ، مش هاستثنى حد في ال في ال في التلوث يعني، من أول الصغير لحد الكبير، وطبعًا ولكن طبعًا الأكتر آآ تعرض لل لل للخطر، بالنسبة للتلوث، هُم المرضى، الناس المرضى، يعني مثلًا، حد مثلًا عنده ربو على صدره، أكيد، طبعًا ما ينفعش يشم ك ما ينفعش حد يشم حاجة بتتحرق، سواء زبالة، سواء خشب، سواء بلاستيك، وطبعًا ما أكتر الناس يعني اللي بي بيحرقوا في الحاجة كل يوم، يقُول لِك مثلًا أصل هو بحجة إن إيه آآ وزَي واحد مثلًا تحت تحت بيتنا مثلًا بيحرق الزبالة <tsk> أروح أقُول له: "أنت بتحرق زبالة ليه؟ ما ده هيأثر على صحتنا." يقُول لي: "لأ، ما هو عشان الزبالة تقِل، أو مثلًا أقلِّل من حجم الزبالة." طَب ما ده هيأثر عليك أنت.
مش هيستحمل فعلًا. يعني أنت فعلًا بتنزل تسأله، تقُول له مثلًا "أنت بتحرق الزبالة ليه؟" آآ ما بتقلقش إن الحوار مثلًا يشتد بينكم أو أو يضايقك بكلمة أو كده؟
أيوه، طبعًا. هو للأسف، هو مش فاهم يعني هو مش عندوش الوعي الكامل اللي هو يفهم كلامي، فباضطر إن أنا أقُول له الكلمتين، وأسيبه وأمشي، هو طبعًا مش بيأثر عليّا أنا بس، هو بيأثر على نفسه الأول، ده أول حاجة، وبيأثر على البيئة، ما هو العادم اللي بيطلع من ال الدخّان ده، بيطلع من الخشب أو من الزبالة أو أيًا كان، اللي بيحرقه أو البلاستيك، ده بيأثر برضه على الهوا على الأكسجين بيقلِّله، وبيزود ثاني أكسيد الكربون، وأول أكسيد الكربون وبيخلّي ال يعني الناس اللي معديّة تتخنق، برضه بيأثر على الغلاف الجوي، طبعًا زَي حضرتِك عارفة الأُوزون آآ يعني بيتأثر جامد بالموضوع ده، طبعًا بقى وبيأدي لكوارث تانية مش على قَد التلوث بس، ممكن يحصل حرايق، في بيوت، في هدوم مثلًا، حد ك آآ حاطط هدومه ورّا البيت <tsk> ده بيأثر، فبالتالي اللي بيتأثر جامد بال بالتلوث ده المرضى الأول، ده أول ناس، حد عنده ربو، حد عنده أي مشكلة صدرية، آآ مشكلة في المعدة، بيعدي بيشم حاجة زي كده بيت بيتأثر، آآ بعد كده طبعًا الحوامل، لإن الحوامل ليهم معاملة خاصة، ال الطفل ما ينفعش مثلًا يبقى له أكل معيّ الأم لها أكل معيّن عشان طفلها، ال تشم هوا نضيف طبعًا عشان الطفل ما يتأثرش، فاهماني، بس ف كل ده بيتأثر، وطبعًا الكبير، طبعًا ويتأثروا والصغار، والصغار لإن هُم لمّا بيبقوا بينشأوا في بيئة، مليانة تلوث، لأ أنت هيفضل مك هيعت هيعتاد على كده هو هيفضل إن ده العادي، وهيكمل على كده ف فما يبقاش عنده الثقافة اللي هو لأ ده تلوث وده مش تلوث مش هيحافظ على البيئة أكتر، وصحته هتتدهور أكتر وأكتر.
طبعًا. آه. طبعًا. أكيد. بالضبط. طب ولو مثلًا في أوقات الشتا بيبقى فيها أو الر أو الخريف بيبقى فيه رياح ترابية مثلًا رياح الخماسين آآ رياح جايبة تراب والدنيا بتتقلب وبتبقى صفرا، أنت الوقت ده بتتعامل ازاي؟ وبتبقى خايف برضو من التلوث وال والحشرات اللي بتتنقل عن طريق الجو، والّا بتبقى ما بتحطش في دماغك و وبتقضّي يومك عادي؟
لأ باقلّق أكتر طبعًا لإن البكتيريا أو التلوث أو الجراثيم بتَنشط أكتر في الجو ال ال الت البارد، عكس طبعًا الصيف يعني في الشتا الصيف دايمًا الشمس الشمس دايمًا ب طبعًا بتحرق ال أو بتقلل من نسبة البكتيريا، البكتيريا دايمًا بتَنشط في الشتا، فأنا لازم آخد حذري في الشتا، لإن طبعًا إيه آآ تلوث آآ يعني عبارة عن ميكروب مثلًا ميكروبات بتتنقل من التلوث ده سواء تلوث بكتيري سواء <tsk> آآ يعني أي تلوث بقى بيأثر علينا، فأنا باخد احتياطاتي من حيث ال طبعًا الأدوية عشان الالتهابات سواء في التنفس أو في ال أو الجيوب الأنفية أو الحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت ال الكحوليات اللي هو تعقيم الإيدين، عشان طبعًا لو أكلت حاجة مسكت حاجة كده، آآ ده حتى أبسط حاجة لو أنتِ مثلًا في mall أو حاجة ممكن مجرد ما أنتِ مسكت ال المقبض اللي هو بتاع السلم الإلكتروني في الmall، ده تلوث كذا حد أكتر
أكيد. بالضبط. إمم. بالضبط، لإن كذا حد حاطط إيده عليه.
بالضبط أكتر من شخص حاطط إيده على ال على الترابيزين ده أو على ال السير، فالسير ده بينقل من شخص للتاني بينقل له ال الجرثومة أو بينقل له ال البكتيريا، فبالتالي إحنا بناخدش بالنا.
طب في ناس لما بت فيه ناس لما بتروح أماكن زحمة أو الmall زي ما أنت بتقول بتحاول تلبس كمامة، أنت من يعني بتحب تعمل كده والّا الكمامة بتخنقك؟
آآ بتخنقني بس ده لابد منه يعني هو شر لابد منه، لازم ألبسها لإن يعني حاجة أساويها بحاجة أو أوزنها بينها وبين حاجة تانية مثلًا ييجي لي مثلًا آه ييجي لي مثلًا زي ما كان عندنا عندنا كورونا آآ ييجي لي مثلًا حاجة في ال في الر في الرئة في التنفس آآ ييجي لي ربو وطبعًا بمضاعفاته لأ، أنا أسهل لي بقى يعني ألبس كمامة لمدة مثلًا ساعة والّا نص ساعة أو ساعة ونص أسهل ما عندي ييجي لي مثلًا بقيت حياتي مرض مزمن فاهمة؟
هتبقى هي الأهم. طَب طَب قُل لي كده لما بتصحى من النوم الصبح، بتحاول تهوي البيت وتطلع الفرش ي يشم هوا أو شمس آآ والّا الموضوع ده مش من اختصاصاتك وبتقول مثلًا ل للناس اللي قاعدة معاك اعملوا كده، والّا أنتم مش بتحبوا تعم آآ تهووا وتفتحوا الشبابيك تدخّلوا هوا نقي الصبح؟
لأ ده أساسي لازم نفتح ال الشبابيك ده أول حاجة ده أول حاجة باعملها عشان التلوث والبكتيريا، آآ طبعًا ال ال المخدات أو أكياس المخدات بتتحط في الشمس طبعًا تعقيم عشان تعقم أي بكتيريا نازلة من الشعر أو من الجسم، لإن جسمنا كله عبارة عن بكتريات أو تلو يعني بكتيريات وفطريات صغيرة يعني، آآ طبعًا مانعين أي حاجة عن البخور ما ينفعش يبقى فيه بخور في البيت، لإن ده طبعًا بيأثر على الرئة وعلى التنفس آآ ممكن بس مم
مضبوط. أيوة ولو حد تعبان فعلًا ي يتعب صدره جامد.
بالضبط ممكن مثلًا في يوم واحد في الأسبوع ووقت بس يعمل ري ريحة كويسة يعني، آآ البيت لازم يتهوى من أوله لآخره، لإن دخول الشمس أو دخول ضوء الشمس ده بيأثر على البيت بالإيجاب مش بالسلب.
طب حلو أوي. طَب فيه، آمم، زي مكانس كده وأجهزة بتعمل تنقية للهوا، آآ، وبت بتشي يعني بتطلع زي حاجة كده بتضبط الهوا اللي حواليك وبتنقيه، آآ، بس هي أسعارها غالية جدًا، ما فكرتش إن أنت تجيب حاجة زي كده مثلًا في البيت طالما أنت متخوف من موضوع التلوث في حياتك؟
آآ، فكرت في حاجة زي كده، مكنسة كهربائية، بت حيث إنها تنضف ال الأرضية مثلًا من التراب، بحيث إنها تشيل أي تراب، آه، بتشيل التراب، أو بتشيل أي حاجة على الأرض. آآ، ولكنها للأسف يعني غير عملية يعني آآ، برضو هو جهاز يعتبر مش زي البني آدم، يعني ما بيفهمش أوي. فحِتّة إن هو يساعدني، لأ، هو بيساعدني، بس بنسبة مثلًا قليلة، بنسبة 40 30% آه هو مفيد، بس الأفضل إن إحنا نبدأ بنفسنا، اللي هو، آآ <tsk> أبدأ أنا أنضف أنا، أفتح ال الشبابيك، أنضف ال الهدوم أول بأول، ال أكياس المخدات، أعرضها للشمس، أعرض نفسي أنا للشمس، بلاش بخور، لإن كل ده هيأثر عليّا أنا. يعني حتى الأجهزة أو الحا ال ال الأشياء اللي أنا هاجيبها هت هتساعدني دي، مش هتساعدني لوحدها، لازم برضو أنا أساعدها أنا كمان، لإن برضو دي حاجات مهمة. وبرضو، آآ، فيه حاجة أنا مكتر منها أوي، النباتات، النباتات، يعني، النباتات مهمة جدًا، آآ، بالذات إنها بتاخد تسحب ثاني أكسيد الكربون، وتدي أكسجين.
Filter. بالضبط. امم. إيه هي؟ امم. وبتدينا أكسجين فعلًا. ط
آه وي ويعني لو لو الشوارع كلها اتملت بحاجة زي كده، هتأثر جامد، وهتقل التلوث من عوادم، من هوا حرائق، لكل الكلام ده. وطبعًا مفيدة للبيئة، من كشكل حتى.
طَب أنت لو دلوقتي مثلًا أسرتك كلها قاعدة معاك، وأنت حابب تدِّيهم نصيحة، وتقول لهم إزاي يعني، آآ، نتفادى التلوث في حياتنا اليومية، م آآ، ممكن تنصحهم بإيه؟
أنصحهم الأول بالتعقيم، والنضافة الشخصية، دي أول حاجة. آآ، لإن النضافة الشخصية بتفرق طبعًا، آآ، في ال في صحتنا، و وبت بتخلينا ناخد بالنا من التلوث، يعني نعرف إن إحنا نفرق بين التلوث واللي مش تلوث. طبعًا عدم الأكل كتير برّا، لإن الأكل كتير برّا كتير من التلوث كتير يعني. بالضبط. آآ، عدم ال الاحتكاك الكتير بالسيارات، أو الأماكن الزحمة، لإن هتشم فيها هتبدأ تشم فيها عوادم، نبدأ نشم فيها روايح كريهة غير مفيدة يعني. وبالذات ال الأماكن الزحمة. تاني حاجة الرياضة، نمارس الرياضة، ون الجري، الجري مهم جدًا برضو، و وال نبقى قريبين من النباتات وكده يعني.
أيوه فعلًا مضر. أكيد الرياضة مهمة. بجد أنا استمتعت جدًا بالكلام معاك، ومبسوطة جدًا إنى كلمتك.
شكرًا ليكِ، شكرًا ل